Dia cuman bilang, "Enggak tahu. Aku cuman ada di 1 waktu, aku lagi berdoa sama Tuhan, lagi doa malam, terus Tuhan tuh, cuman bilang, eee, kalimat dimana kamu, eee, dapat pengalaman spiritual itu. Nah, itu Aku langsung pengen bikin kamu jadi lebih baik." Gitu, loh.
Oh, nah, itu maksudnya kamu tuh, tadi pengalaman spiritual itu adalah ketika kamu pergi ke gereja, hati kamu jadi lebih tenang, atau emang bener-bener ada sesuatu yang ditunjukkan sama Tuhan secara langsung sehingga kamu tuh jadi terus mau ke gereja, gitu?
Iya iya iya. Bukan. <clears throat> Jadi gini menarik. Eee, aku cerita cek eee, singkat aja ya, tapi aku ambil nilai-nilainya. Aku ibadah sama dia, aku karena enggak pernah ke gereja ya, jadi kalau ada orang ibadah, ya tepuk tangan, berdiri, ya berdiri gitu, tapi enggak nyanyi dan biasa aja gitu, kayak ngerasa bahwa, oh gini ya gerejanya, oh jadi kayak lebih, lebih kayak orang ini enggak sih, tahu enggak sih kayak tamu tamu baru datang ke rumah baru tuh, kayak gitu tuh. Nah, udah tuh
Iya. Mhm. Iya iya iya. Iya, maksudnya cuman kayak ngelihat situasi, ya? Oke.
iya, dan kemudian ada salah satu pendeta. Tiba-tib dia itu membahas tentang hubungan bapak dan anak. Dia bilang di dalam akhir khotbahnya, "Tuhan itu hidup loh, yang bilang Tuhan enggak bilang enggak hidup, siapa? Kamu mau membuktikan Tuhan itu hidup? Tutup mata, panggil dia Bapa, kalau kamu memang memanggilnya dengan penuh iman. Bapa akan berbicara kepadamu". Jadi saya berdiri dong, kan ini disuruh berdiri semua kan, terus panggil "Bapa", gitu ya.
Iya.
Dalam 1 kalimat, aku cuma bilang gini, "Tuhan ada nggak, ya? Bapa, Bapa ada nggak, ya?". Tiba-tiba
Oh, gitu, kamu jadi kayak kayak tanya anak kecil yang gitu jawaban sih ma nah
Iya iya, kayak, "Bapa ada enggak ya?". Kayak sebenarnya kan hitungannya kan, kayak nyeleneh, gitu ya, kayak maksudnya mengge iya.
Betul betul, kayak ngasal, gitu, ya?
Dalam saat itu juga, aku mendengar suara yang begitu jelas keluar di telingaku, itu ngomong kayak dari hati, kayak 1 badan tuh dengerin suara itu dari ujung rambut sampai ujung kaki, "Kemana saja kamu selama ini? Aku selalu menunggumu datang kepadaku. Datanglah kepadaku yang berletih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu". Saat itu
Eee. Wah. Itu kamu dengar kalimat sepanjang itu dengan baik?